لأ ما تحاوليش تمحي الذكريات، صعب تمحيها يعني يبقى أنتِ كده بتمح تضحكي على نفْسِك يعني، فأنتِ ليه ت ليه ليه عايزة تمحيها؟ هي الذكريات حلوة آآ ي و وذكريات مع حد غالي عليكِ، فالذكريات مش بتتنسى وهتفضل في بالِك على طول، كونِك تضغطي على نفْسِك، كونِك هتفضلي تعبانة على طول، فأنتِ مش نسيان صعب، بس أنتِ آآ اربطيها بحاجات جديدة واربطيها بتجارب تانية حلوة، بحيث تخفّف عليكِ الضغط بتاع ال ال الوجع عدم وجوده، فاهمة إزاي؟ خلّي وجوده موجود في ولاده وشوفيهم فيه، خفّفي عن باباكِ ومامتِك، ي أكيد هُم كمان تعبانين جدًا، فوجودكم مع بعض و وتحيوا ذكراه وتفتكروه وتفتكروه دايمًا بالخير، وتتقبّلي أمر الله آه، معاكِ ولادِك، عيشي مع ولادِك اضحكي معاهم عيشي تجاربهم، خلّيهم كمان يبقوا معاكِ في التجارب دي، يعني آآ عندِك حياتِك تشغلِك، وفي نفْس الوقت الذكريات ما تبقاش مأثّرة على حياتِك آآ بشكل سلبي، بل بالعكس تأثّر بشكل إيجابي ولادِك يشوفوكِ آآ حبيبة لأخوكِ وفاكراه، و ودايمًا بتقري له قرآن دايمًا فاكراه وبتترحمي عليه، صلة الرحم بينِك وبين ولاده حلوة، وبتعوضي ولاده النقص إن أبوهم مش موجود، آآ ده هي الذكرى بتاعة أخوكِ بقى وده هو ال التعبير عن الحب، غير لمّا تقوقعي على نفسِك وغير لمّا تعيّطي وغير لمّا تفكّري كتير، وتحرمي نفسِك من القعدة معاهم، بالضبط.
ونحكي المواقف الحلوة بتاعته. إمم. فهمتِك. إمم. أو أفكّر إن أنا ما أروحش الأماكن، أيوه بالضبط، أنا دي كانت حاجة مأثّرة عليَّ أوي إن هو، أنا مش هاروح عشان ما أفتكرش أي ذكرى كانت في المكان ده.
وطبعًا بيحصل العكس بتفتكري برضو، فج جرّبي.
طبعًا، أكيد بافتكر ولمّا ما باروحش ولمّا ما باروحش كمان على فكرة بابقى متضايقة أكتر، إن أنا قاعدة وما رُحتش وحرمت نفْسي من القاعدة معاهم، طب أنا ما ب ما ما بقاش هو موجود، أنا باحرم نفْسي كمان من بابايا ومامتي، ما أنا محتاجة أشبع منهم محتاجة أعمل معاهم ذكريات أكتر.
آه.